Eh, ehm, i pulcini non ce l'hanno credo. Credo che n
E Non c'è l'hanno l'imprinting? Perché perché ad esempio i g mhmm, <smacks lips> come si chiamano i i i no i i pinguini. Per i pinguini è importante, perché hai visto quando stanno stanno sul pack, no, su su quelle grandi distese di di ghiaccio, non so se hai visto mai quei filmati tutti ammassati, tutti uguali, no. E pe pe per riconoscersi anche quando poi dopo le la mamma va a cacciare, va a prendere insomma il cibo, no, ehm sì e li riconosce in mezzo a tanti, si riconoscono proprio per questo imprinting. Quindi pensavo che anche i pulcini lo avessero, ma mi fido di te, dai. <chuckles>
I paperotti, i paperotti ce l'hanno. E s Ma certo. Sì, sì, sì l'ho visti. Certo. Anche le foche. Anche le foche. S Allora ce l'hanno gli anatroccoli. Gli anatroccoli ce l'hanno al 100%; però i pulcini io credo esso però lo cercherò davvero, n mi hai fatto venire un dubbio. Ma io devo dirti adesso praticamente mi hanno fatto una tenerezza infinita, sai che cosa ho fatto: ho detto: "Bene, la mamma non ce l'hanno"
Ho capito. Dove sono, <clears throat> do dove si trovano questi pu questi pulcini? E quindi ah.
Beh, a casa mia a casa mia. E allora sai che cosa ho fatto: li ho presi e ho detto: "Facciamo che s io s che voi siete i miei figli;" cioè praticamente io me li prendo, li faccio dormire, l
Ahn. <giggles> Te li metti sotto le braccia, sotto le ascelle.
No, me li metto sulla pancia con una pezzetta, una mhmm, un fagottino, li metto lì, ma de
<giggles> Ah. Certo. No, perché di solito sì lo so quando sono così piccoli, si si le le mamme, le chiocce le mettono sotto sotto le ali, no?
Le ali, che io non ho le ali e giustamente quindi ehm, co con le ma io praticamente li tengo, uhm, con 2 mani c come un fa un fagottino. Cioè sono 4 sono 4: 1 nero, tutto nero, bellissimo un calimero meraviglioso e gli altri tutti gialli. Ma per me guarda, sono così belli, così dolci. Eh. Sì. Sì.
E quindi però Certo. Mh-mh, carino, bello. Quanti sono? Quanti sono? 4 Un un calimero allora. <chuckles> Senti, scusa se se se ti interrompo, e se mi permetto, cioè ma è un po' bizzarra questa cosa, no, che uno in una casa si trovi 4 pulcini. Come mai?
Allora perché in realtà ti dico, noi abbiamo anche un ehm, un terreno, quindi una casetta in campagna, ehm, in cui abbiamo anche delle gallinelle che ha hanno il loro il loro spazio.
Ah ho capito. Ho capi Mh-mh. Oh eco ho capito, bene, bene. S spiegato tutto quanto. Senti quindi mi sembra di capire che, visto che ti prendi così cura, a anzi che cioè non tutti hanno questa sensibilità di pensare a questi poveri pulcini, no, appena affacciatisi al mondo, ehm, così che sono orfani, no, diciamo, no?
Esa Sì. Sì. Sì. Ma mi danno tanto, mi danno tanto. Io li amo, sono per me i mie i miei figli sono, davvero.
E e quindi qui Cioè quindi quindi questa questa no dis capisco perché anch'io ho che ho questa sensibilità e quindi comunque i immagino di capire che non
Te lo giuro, mh. Sì. Sì.

Esatto, sì, sì.
E invece le persone puoi fare quello che vuoi, no, ehm accontentarle, mhmm, in tutti i modi possibili e immaginabili e non hanno sì, no, non ehm, no, no, a volte non hanno proprio la gratitudine. No, assolutamente. Quindi io preferisco gli animali agli umani, ti devo dire la verità.
Ma invece, a volte sono ingrati, ec Esatto. Esatt Sì, sì, sì, ma so ma guarda, non è non è non non stai sba a m ma a meno che per esempio, ecco, non sia il genitore per dire, la mamma, ecco quella "Eh, è la mamma è la mamma." Dici. Qui, ehm, è come dire l'amore. L'amore che che che posso e può provare un genitore nei confronti del figlio è, secondo me, incommisura Però, poi, come dici tu
Certo, non si cambia. Vabbè certo. Sì, sì. Però però però il figlio il figlio non è che lo stesso tipo di amore per ehm, per il genitore, eh!
Esatto, a volte no. A volte no.
Sai il detto sai il detto che dice cioè: "Un un una mamma campa 100 figli e 100 non campano una mamma". È vero, eh! Infatti si vede qua che quando quando si è si arrivi a una un'età diciamo anziana che vengono un po' spalleggiati, no. Vengono pure anche addirittura nei casi più drastici rinchiusi, ehm, in ehm, in queste in queste RSA, in queste case di riposo. Ed è sì
Sì, sì, sì è vero. Si. Di ripa o di cura, esatto, di riposo, di di hai ragione, sai. Hai ragione, perché poi ci sono delle dinamiche particolari perché magari sai della nuora, il la famiglia, insomma che magari non acce i figli.
Sì, sì, sì, sì, certo, cer si potrebbe si potrebbe si si si potrebbe aprire un dibattito su su questo argomento. Sì. Sì, sì, sì.
Su questo tema. Si, sì, si. Però gli animali sono davvero meravigliosi, poi effettivamente ti danno un amore meraviglioso che ehm, de mh
Sì, che poi senza diciamo, senza un mhmm, un fine recondito, no. Un fine un fine, un s un secondo fine per loro. Te lo danno proprio così spassionatamente, no, in maniera naturale, no, senza
Sì, sì. E magari loro vogliono soltanto delle coccole, un ca il calore, essere abbracciati, essere coccolati, essere acca capito. Lo lo lo vogliono, hanno bisogno di questo. Tu dici: "Ma veramente? Verame", sì, veramente.
Si. Certo.

Mh-mh, è vero, è vero.
Cioè tu devi vedere i miei pulcini, loro vedi che sono nervosi, volevano solo dormire, quindi io quando li prendo me li metto sulla sulla pancia
<giggles> No perché altrimenti, va beh certo non è che poi se li mettono nell'angoletto e dormono, no, cioè deve no devono avere la la situazione.
Ah allora vogliono ess allora, intanto me li prendo una mezz'oretta, me li metto, glieli faccio stare tranquilli un attimo perché lì si rilassano e loro subito dormono così, meravigliosi. Poi a una certa non è che posso stare lì 2 ore con loro addosso, giusto, magari devo fare qualcosa, mi devo alzare, devo andare in giro. Allora li prendo, li metto nel loro cuscinetto, io l gli ho fatto un piccolo nido, ok okay, in cui loro possono accovacciarsi, stare tutti quanti
Certo, certo. Sì. Bello carino. Che ci hai messo la paglia la paglia?
No, ho messo una piccola mhmm, fagottino di pezze, no.
Ah okay.
Così che loro possano stare tutti accovacciati.
Okay sì che poi è pure meglio, mi sa è pure meglio perché sono più morb la paglia sai ha sempre qualche spuntone, no, sono un po' quei
Eh sì, e non è tanto comoda, esatto.
Eh sì, eh sì.
Ecco, e allora stanno tutti
Poi specialmente così piccolini, no, così tener teneri.
Eh sì, ma sono, mi mhmm, veramente microscopici, quindi hanno bisogno di ca calore.
Senti, glie sì, sì, s senti, gli hai dato dei nomi? Gli hai messo dei nomi?
Mh. Allora non ancora perché però ci penserò devo darglieli, assolutamente.
Certo. E senti un po', a parte quello nero che è riconoscibile facilmente no, gli altri 3 gli altri 3 riesci a riconoscerli chiss cioè tipo
Sì. Ma sì, li riconosco, li riconosco tutti. Sì, sì, perché sono diversi, sono diversi tutti quanti. Perché c'è uno
Mh. Cioè che tipo non mhmm, ah certo certo, magari a così a mhmm, a prima vista non sembrano, però dopo con un'attenta osservazione si vedono le differenze.
Eh sì, perché uno ha un pochino delle striature grigie a sulla testa, un altro, esatto, è completamente giallo ma di un giallo chiaro. L'altro invece è un giallo più mielato, quindi sono tutti un po' diversi diciamo.
Ah carini. Diversi, belli, belli. <giggles> Immagino, men ce me s che mi mi ti immagino che vai in giro per casa e ti seguono, pi pi pi pi pigolando, pigolando.
Sì, sì, sì, sono stupendi. Sì, ma ma ormai io sono proprio andata, basta. Penso che me li porterò in aereo. <laughs> Guarda, sì, sì, no
Sì. No, però, beh, n sai tipo allora io io sai avevo un g un andavo sempre in estate in ame in Abruzzo che è il paese di natale di mio padre no, e ci passavo ci passavo i mesi estivi, ehm, insomma la pausa, la le le le vacanze estive dalla scuola, ehm, e lì insomma un giorno mi ero innamorato di un galletto, sai questi galletti piccolini, no, e ho fatto tanto che me lo son portato, sono riuscito a farmelo a farmene dare uno, ehm, e me lo son portato a Roma.
Non lo so. Sì. Mh. Okay. Sì. Mhmm.